Senti, vorrei confrontarmi, uhm, un attimo su una questione un po', uhm, delicata, uhm, proprio perché riguarda la la mia gestione delle finanze ed è qualcosa che non mi piace tanto discutere con i miei amici o, ehm, mhmm, diciamo con altre persone proprio perché riguarda comunque i salari e come gestisco i miei soldi nella mia nella mia vita privata. Quindi magari tu mi puoi dare qualche consiglio, mi puoi fare un po' riflettere su uhm, vede per vedere se sto facendo, uhm, forse le cose giuste o no. Ehm, il fatto è che, ehm, da da un po' di tempo, da circa 2-3 settimane, ho ricominciato a fare, uhm, un lavoro, ehm, che io facevo in passato, ehm, e che avevo, uhm, sospeso per t 3 o 4 anni, uhm, che, però, ehm, mi dà un grosso ritorno economico. Ehm, io avevo smesso di fare questo lavoro, mhmm, perché, ehm, se da una parte, uhm, il salario era molto alto, dall'altro, ehm, non mi permetteva di avere una vita, uhm, un un buon bilanciamento tra vita, ehm, pub uhm, pri privata e, ehm, vita professionale, ehm, proprio perché a mhmm, il lavoro mi occupava praticamente la maggior parte del tempo. Ora, uhm, un po' spinta dal desiderio di, ehm, comprare casa e di, uhm, diciamo, vivere o avere un tenero di vita un po' più alto e di potermi anche un po' svagare, fare più viaggi, ho ricominciato a fare lo stesso lavoro. Però, uhm, mi sono accorta che da subito, ehm, ho iniziato a spendere molto di più, l'ho l'ho già in uhm, iniziato a notare, mi sono andata a comprare dei nuovi vestiti, mhmm, ho iniziato, uhm, a uscire anche un po' di più, a spendere un po' più la sera, a offrire magari anche delle cose ai miei amici, dato che adesso ho disponibilità e quindi ho sono un po' preoccupata, non vorrei iniziare a sperperare troppo. Cosa dici?
Guarda, innanzitutto vorrei tranquillizzarti, perché è un fattore abbastanza comune, quello di magari non tanto sperperare soldi, come come un po' dicevi tu, no, però il fatto di essere più ehm, se si è anche, mhmm, di tendenza a voler offrire, ehm, regalare, insomma a spendere i soldi anche per gli altri, più anche che per noi stessi. Allora, lì, ehm, realtà, mhmm, è abbastanza comune che questo accada. Però è giustissima la tua preoccupazione nel voler comunque, ehm, mettere un po' a freno queste spese, in modo tale da, ehm, magari farlo, sì, ogni tanto, però con moderazione, no?
Mh-mh. Eh, certo, è proprio così.
Quindi mh-mh. Allora, uhm, per quello vorrei chiederti, uhm, qual è proprio, uhm, magari la tua spesa maggiore?
Allora adesso che, mhmm, mi ci fai un attimo pensare, uhm, forse ultimamente, da quando ho iniziato a fare questo, uhm, nuovo lavoro e il mio salario si è drasticamente, uhm, uhm, diciamo rimpolpato, se si può dire così. Uhm, forse le prime cose che mi sono ritrovata a fare è concedermi, uhm, forse un po' più di uhm, di "coccole", tra virgolette. E quindi, uhm, ho un po' rinnovato il guardaroba che era veramente da tantissimo, che non andavo a toccare. E quindi ecco, in generale, non è che sono una persona che spende tanto nella moda, ecco, non sono certo qualcuno che va a prendere cose di grandi firmi eccetera. Però, uhm, dato che era davvero tanto tempo che vivevo un po' una sorta di periodo di austerità, uhm adesso da ehm, da a appena ho ricevuto, uhm, il primo ric ritorno economico, uhm, sono subito andata a ehm, anche per sentirmi bene con me stessa, sono subito andata a rinnovare il mio guardaroba; magari a comprare anche, uhm, più prodotti, uhm, per la cura di me, cose che magari io prima non compravo, non perché non volessi, ma proprio perché cercavo di risparmiare, perché il mio salario non me lo permetteva, uhm, con tutte le spese a cui dovevo far fronte. Quindi, uhm, questa è stata la spesa per adesso che uhm, più grande che uhm, che ho fatto e ovviamente anche un po' uhm, devo confessare, un po' nelle uscite. Quindi mi sono concessa magari di andare in ristoranti un po' più uhm, più un po' più carini, di offrire anche a-a volte io, la cena a qualcuno. Quindi queste sono un po' le spese ultimamente.
Okay, perfetto. Quindi, diciamo, che si parla un po' di quelle che dicevamo prima, di spese, ehm, che possono riguardare anche, uhm, il tuo offrire agli altri, no, quindi, sono un po' spese generiche. Uhm, però, ti voglio chiedere anche un'altra cosa: hai invece delle spese fisse? Uhm, per esempio bollette, o comunque de mhmm, delle uscite monetarie che, uhm, insomma, avvengono mensilmente?
Sì. Eh, sì. Uhm, ho un po' di spese che si stanno accumulando. Ovviamente, uhm, c'è prima di tutto l'affitto, uhm, che, ehm, tra l'altro stavo anche considerando l'idea di uhm, di cambiare, nel senso l'idea di cambiare abitazione, magari, prendere uhm, al posto che vivere in un monolocale, cosa che ho fatto fino adesso, proprio perché il mio salario non me lo permetteva, di, uhm, iniziare a cercare una casa leggermente più grande, così che abbia anche un'altra stanza in cui possa, magari, ospitare, a volte, se voglio degli amici, mia mamma se mi viene a trovare. Uhm, e quindi, questa è, uhm, sicuramente una spesa che ho ora abbastanza ridotta, il mio affitto non è altissimo, però è qualcosa che mi ovviamente è un'uscita, uhm, tra quello, e anche ovviamente le bollette, però è qualcosa che sto considerando anche di aumentare. Ehm, e poi, e ehm, c'è ci sono tutte le stese un po' sai: la macchina, ehm, le piccole spese che non ci si rende conto ma che ti fanno sce sempre scendere il conto quindi, uhm, Netflix, uhm, e la musica, Spotify, tutte quelle applicazioni che si pagano un po' per, ehm, s uhm, per il fatto che si è iscritti a qualcosa, e ti scende, uhm, tutti i mesi. Ehm, e poi, ecco, per fortuna non ho niente di mhmm, che riguarda la salute perché, uhm, <chuckles> per fortuna sto molto bene. Ehm, e l'ul l'un l'unica altra spesa, che poi è un'uscita abbastas abbastanza costante, è quello che riguarda lo sport, quindi uhm, quindi il g il comprare, magari, uhm, nuovi uhm, nuovi vestiti per andare a fare sport, il materassini, e cose così; uhm, e ovviamente la las la mhmm, la l'iscrizione alla palestra. Quindi, queste sono un po' le mie spese, uhm, quotidiane.
Okay. Allora, adesso che abbiamo fatto un po' un quadro generale, potrebbe essere più facile capire meglio come, uhm, creare anche delle sorte di budget, no, mensili, e delle divisioni in base a proprio le tue uscite, comunque tutte quelle che mi hai elencate. Ovviamente, in base alla somma di denaro che hai mensilmente, potresti, appunto, iniziare a, uhm, rimuovere, diciamo, da questo budget che ti dai, quelle che sono le spese fisse che mi hai appena accennato, quindi affitto, e palestra, e, mhmm, eventuali abbonamenti, qualora tu, appunto, tenessi ognuno di questi. Ehm, uhm, per esempio, mhmm, un un fattore potrebbe essere anche quello di, uhm, ehm, rimuovere, no, alcuni abbonamenti che, magari, non utilizzi più di tanto, se possono essere, appunto, uhm, effettivamente, non, mh mhmm, utili, ecco. Ehm, è un'uscita in in più. Per poi, andare a, mhmm, utilizzare il budget totale, no, dividendolo anche per delle eventuali spese che potresti utilizzare per te stessa, o anche, mhmm, non lo so, qualora volessi offrire la la cena a qualcuno, qualcosa del genere, però, diciamo, mhmm, creare una sorta di budget per quelle uscite. E, poi, uhm, anche, mhmm, togliere dal budget totale delle uhm, diciamo, del denaro che metti da parte mensilmente, per eventuali, ehm, spese aggiuntive, sai, che potrebbero esserci; oppure, comunque, per iniziare un pochettino a metterli da parte, e, uhm, avere una somma, magari in un tot dopo un tot periodo, che potresti spendere per, uhm, appunto, uhm, aumentare, no, tutto quello che mi hai accennato, in modo tale da
Mh. Mh. Cert Mh. Mh. Sì, io devo dire che devo dire che non sono stata molto brava, uhm, fino adesso, e non ho applicato un po' questo uhm, questa tuo consiglio che mi hai dato, uhm, prima. Ehm, infatti, è questa un po' la ragione della mia preoccupazione, il fatto che io mi sono un po' messa a spendere senza guardare bene, senza dividere bene, uhm, le cose, contando magari, uhm, le cose che già siamo le uscite, u uhm, che avvengono a prescindere qualsiasi cosa faccio, quindi l'affitto, le bollette. Uhm, non non ho non sono molto st uhm, non sono stata molto brava a controllare e a farmi dei piani. Uhm, quindi, mhmm, tu mi hai detto qualcosa che mi fatto un po' effettivamente, uhm, suonare un campanello d'allarme, uhm, il fatto che, mhmm, dovrei prima di decidere quanto spendere in varie uscite, vestiti, o cose, mhmm, forse dovrei farmi un piano un po' più concreto. E
Sì, sì.
Io, però, d'altra parte, ho anche paura di diciamo, vorrei anche un po' divertirmi, vorrei anche un po' godermi questa re ri ritrovata disponibilità economic Quindi uhm, quindi sono un po', uhm, tra le 2 cose, un po', uhm, “indecisa“ tra virgolette.
Sì. Ecco, sì, ma infatti, diciamo che, uhm, l'intento di creare un bedg un budget mensile, è proprio quello di, uhm, salvare, no mhmm, comunque, mettere da parte quelli che sono uhm, quelle che sono le disponibilità economiche per, uhm, le spese fisse, o comunque, quelle che, m vanno sostenute, n tra virgolette "per forza", e, uhm, tenere così una percentuale, invece che, puoi spendere per, appunto, te stessa, o qualsiasi cosa tu tu voglia, ecco. Però, sempre mettendo da parte, anche, mhmm, un po' di denaro, uhm, in modo tale da, arrivare, insomma, anche a fine mese, e dire: "Okay ho" uhm, "ho fatto quello che dovevo fare e v ho fatto quello che volevo fare, e comunque ho anche dei soldi messi da parte". Quindi, sta tutto nel creare dei piccoli gruppetti di soldi, diciamo, se vogliamo dirla così, da spendere, per determinate cose
Mh. Eh. Guarda, hai proprio ragione, perché, effettivamente, poi, il mio obiettivo finale, è quello di potermi acquistare una casa, quindi, se non inizio, un attimo, a dividere le cose, ehm, in modo sensato e organizzato, mhmm, rischio poi di sperperare tutto, e di non di non mettere da parte nulla, anche con un nuovo salari quindi, ti ringrazio tantissimo, di avermelo fatto notare, e di avermi un po' messo in riga, mi serviva davvero. Grazie.
Ma di nulla, quando hai bisogno, comunque, io sono qua. Ciao!